Evet. Ya, aslında bu dediğin gerçekten çok mantıklı. Eğer s sepetime her şey eklemezsem veya gün sonunda o sepetteki ürünleri satın almazsam, her girdiğimde yeni bir şey oluşturursam belki o daha önce beğendiğim şeyler aklıma bile gelmez. Çünkü genel olarak ihtiyacım olan şeyler olmadıkları için anlık görüp beğen beğenip de eklediğim şeyler olduğundan, o yüzden de biraz evet, fazlasıyla alışveriş yapıyorum. Bu mantıklı, uygulamaları silebilir miyim bilmiyorum. <chuckles> Çünkü, hani ne kadar gereksiz şey alsam da aslında gerekli şeylerin yanında çok fazla gereksiz şey dolduruyorum. Hani işte sepet tutarını tutturmak için eklediğim şeyler oluyor veya gerçekten bazen bomboş, hiç gerekli olmayan sepet de olduğu oluyor. Ama birinden değil ama birkaçından vazgeçebilirim. B bunu deneyeceğim, güzel bir tavsiye oldu. <chuckles>
Evet. Olabilir. <chuckles> Anladım. Evet. Tabii ki. Iıı, bir de şunu tavsiye etmek istiyorum. Eee, ani karar al almaktan kaynaklı anlık aldığın için zaten bu konuyu konuşuyoruz seninle. Eee, ya o, ııı, tuşa basmadan yani satın al butonuna basmadan önce, eee, telefonu elinden bırakıp şöyle, eee, derin bir nefes alsan ve hatta çok kısa bir yürüyüşe çıksan, yani 1 dakikalık bir yürüyüş evinin önüne, apartmanının önüne çıkıp şöyle bir, eee, sokağın başına kadar gidip gelsen acaba ve burada, eee, bu 50 metrelik mesafede, 100 metrelik mesafede her neyse, eee, ya, "Bu bana ihtiyaç, eee, sebebi mi, ben bunu alsam benim hayatıma ne katar?" eee, diye bir, eee, kendi içinde bir muhasebe yapıp, eee, nefes alıp versen ve eve gelip 1 dakika sonra tekrar, ııı, telefonun başına geçsen ve hani tekrar alma isteğin olacak mı acaba? Böyle bir uygulama yapmaya ne dersin? Veya nefes alıp versen hızlı hızlı, yani telefonu bırakıp, eee, örnek veriyorum, banyoya kadar gidip, eee, bir yüzünü yıkayıp geri dönsen ve tekrar bir telefonun başına geçsen, hani böyle birçok kısa bir düşünmeye pay versen, yine alır mısın acaba? Bunu denemeye ne dersin?
I hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Olur. Hı hı. Tabii tabii. Bi çok mantıklı gerçekten. Yani o an zaten hani düşünmüyorum. Alsam mı almasam mı? A ama, hani o sepeti onaylamadan önceki anda bir bıraksam, belki dediğin gibi başka bir şeylerle ilgilensem ki çünkü odağım da çok hızlı kayıyor. Belki odağım kayacak, hiç ona geri dönmeyeceğim. Olabilir, gerçekten güzel bir tavsiye deneyebilirim.
Evet. Katılıyorum. Eee, son olarak da bence mutlaka ve mutlaka, eee, engelle yani bu uygulamaları azaltmak için engellemeler yapabilirsen kendi açından. Eee, dediğim gibi, tam alıyorken telefonu bırakıp bir köşeye gitmek veya işte o an başka bir şeyle ilgilenmeye başlamak gibi, bu farkındalığa kavuşursan, ben bunu, ııı, kısa bir süre içerisinde yeneceğini düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Bence de. Çok teşekkür ederim tavsiyelerin için. Deneyeceğim. Gerçekten olacakları konusunda da ümitliyim. <chuckles>
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Ben senin bunu çok kısa b bir süre içerisinde aşacağına inanıyorum.
Ih, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal, görüşürüz.